Ouais plutôt des podcasts de philosophie parce que les de que le développement personnel, parce que je, heu, j'ai besoin d'idées plus que de conseils on va dire, donc j'écoute plus de ouais des podcasts de de philosophie, ça ça ça m'inspire énormément. Hem, ouais après, hem, ma santé mentale aussi je te dis le fait d'écrire ça m'aide beaucoup aussi. L'écri l'é l'é
OK. Mmh mh. Ah ouais, je vois. OK. Ah ouais, un peu comme le journaling tout ça.
Ouais écrire mes pensées pour pouvoir ensuite les relire à tête reposée, heu, ça m'aide à à clarifier mes mes mes mes idées justement et et ce que j'ai en tête, donc heu, ouais, ouais, et heu, ça c'est
OK, d'accord. Mmh mh. D'accord. Et ça pareil tous les jours, tous les jours, en routine toujours.
Non, non l'écriture non, sincèrement, non, heu, en routine, hem, ah oui parce que là je t'ai décrit une journée type, hein. L'idéal c'est quand je vais chez le psy, que je fais mon sport, que j'écris, que je mange bien mais heu, ce que je fais en routine, heu, vraiment tous les jours, bah, c'est que je je p je parle en fait, je je communique voilà. Heu, ça c'est quelque chose que ce soit avec, heu, hem, je sais pas ma copine, mes amis, ma famille, heu, tous les jours, bah, je je communique, ça c'est quelque chose qui m'aide à à prendre soin de ma santé mentale, parler. Ouais.
OK. Ouais, c'est ça. <chuckles> Mmh mh. Mmh mh. OK. D'accord. Mmh. D'accord, ouais je vois, ouais en gros c'est une valeur que tu t'es, heu, imposée, heu, à toi-même de de vraiment garder ça, heu, en ligne directrice quoi, avec tes proches, heu, au boulot tout le temps quoi. OK.
Mouais. Ouais, exactement. Ouais, ouais exactement, oui au boulot aussi avec mes collègues communiquer, ne pas garder les choses pour moi, heu, ouais, ouais exactement. Ouais, ouais.
Mmh. Ouais c'est vrai, mais ça permet j'imagine de vider, peut-être, un petit peu tous les jours ta soupape de sécurité et peut-être de de pas, heu, de pas exploser en émotions que ce soit positivement ou négativement quoi, mmh mh.
Oui. Et bah, oui. Exactement, c'est exactement pour ça que la la libérer la parole, heu, exprimer ses émotions, heu, tout ça, heu, heu, ple et beh, pleurer aussi d'ailleurs pleurer j je pleure pas mal ouais pleurer ça m'aide à à évacuer quelque part et c'est, et c'est une manière pour moi de de prendre soin de sa santé mentale, enfin ça ça revient à à exprimer ses émotions, quoi.
Mmh. C'est vrai. Mmh mh. Oui tout à fait, ouais. Mmh.
Que ce soit par les larmes ou ou ou autre.
Mmh mh et tout ça, toutes ces routines-là, c'est quelque chose que tu as mis en place, heu, avec le temps au fur et à mesure ou tu dirais que tu as toujours été un peu comme ça? Ou ou est-ce que tu as peut-être eu un des événements qui t'ont fait dire: «OK, heu, la santé mentale c'est important, heu, je vais je vais en prendre soin», ou?
Mmh. Ouais. Ouais.